Well, siguro unang-una, ang, ah, talagang sasabihin ko sa kanila or tatanungin, 'di ba kung naghahanap ka ng trabaho, dapat anong rason para magbibigay ka ng pera, 'di ba? Ikaw nga yung naghahanap ng work. Parang wala namang legal na trabaho yung kailangan mong magbayad ng pera para alam mo 'yun, para kunwari hired ka na, pasok ka na, ayan. Ta's pangalawa siguro, i-check nila mabuti yung, ah, mga taong nakakausap nila kung totoo bang ano 'yan, may sasakyan ba talaga, may napatunayan ba, 'di ba? So, ano yung proof, saan yung proof na talagang dahil diyan sa, ah, mga produkto na 'yan, networking, or kumpanya nila, eh, talagang umangat-angat din siya sa buhay, 'di ba? Kasi minsan puro kasinungalingan lang naman yung mga sinasabi nila dun, eh, para alam mo yun, para makapanghikayat. Tsaka siguro pangatlo, asan yung, ah, yung siyempre i-check yung kumpanya, yung lisensya nila, yung, ah, ah, mga tax nila, ganiyan. Oo, kung registered ba sila sa SEC, sa BIR ganiyan. So, oo, sa DTI, ayun. Tapos, ah, siyempre magtanong-tanong din dun sa mga kasamahan nila kung totoo ba na talagang, ah, yung, ah, ah, binigay nila na investment, eh, bumalik din, gano'n. Mm.
Hmm. Nagsa Mm. Mm. Mm. Tama. Totoo. Ayan, oo. Pinaka-importante yan. M Hmm, DTI, ganiyan. Hmm, mm. So, mag-fact checking talaga sila. Hindi yung ano, go lang ng go. Oo nga naman, kasi sa panahon ngayon puwede ka nang mag-ano, eh, ah, mag-search ng ano, ayan, lalabas na lahat 'di ba, ng kailangan mong mga information na kailangan mong malaman, kung ito ba ay registered, ito ba ay may permit, 'di ba?
Yes, oo. Mhm. Tama.
Ngayon, kahit nga cellphone number puwede mo nang i-search kung sino ba may-ari neto, 'di ba? Mm, ganiyan, nakakaloka ang panahon ngayon. So, um, puwede bang malaman, ah, bukod sa'yo, meron ka bang nalaman na na parang ka kamag-anak na ano, na parang, ah, na na ano din, nahikayat sa ganiyan?
Ay, oo nga, eh. Di ba sa Viber? <laughs> Oo.